ก็มี โฮม ฮ ออฟ ฟิศ ค ก็คือมีกี่คนนะ เดี๋ยวฉันนับก่อนแผนกคันก็จะมี 1 2 ทำกันจริง ๆ อะ มีประมาณ 5 คน
ฮะ 5 คน
แต่เอาออก 2
อ๋อ เหลือเก็บไว้ 3 อย่างเงี้ยเหรอ?
อา ใช่ เก็บไว้ 3 คนหนึ่งก็คือ คนหนึ่งเขาก็ไม่เอา เอาออก อือฮึ
ไม่ ๆ แล้ว ฉันขอย้อนกลับไปนิดหนึ่งฉันอยากใส่ใจเธอ ฉันอยากรู้ว่าตอนที่เธอออกจากมหาชนน่ะ แล้วก็มาทำโฮมออฟฟิศอะ คือนอกจากเรื่องเบื่ออะ เรื่องเงินเป็นปัจจัยเปล่า? เป็น เถา ห ที่ใหม่เนี่ยให้เยอะกว่าที่เดิมเปล่า?
ให้เยอะกว่า
อ๋อ นี่ไง
แต่มันก็ แต่มันก็แบบ เอาจริง ๆ ถ้าถามอะเธอ ที่มหาชนน่ะใกล้บ้านฉันมากเลยนะ
อ๋อ
ก็คือเดินทางไปแบบ พ่อขับรถไปส่งอะเธอ พ่อขับรถไปส่งก็แบบ อา ขากลับก็แบบนั่งรถเมล์กลับหรือพ่อจะมารับก็ได้ อะไรอย่างเงี้ยเธอ นั่งรถเมล์แบบนิดหนึ่งก็ถึงบ้านแล้ว อย่างเงี้ย คือมันก็แบบเดินทางสะดวกอะ อีที่ใหม่ก็คือแบบใจกลางเมืองเลยเธอ ฉันจะต้องแบบต่อแบบ Airport Link ต่อ BTS ต่อมอเตอร์ไซค์ กว่าจะถึงอะ เธอ
อืม ๆ แล้วไอ้ที่ใหม่อะ? แล้วไอ้ที่ใหม่อะ? อุ๊ย แต่เธอก็สู้เพื่อที่ว่าแค่เบื่อที่เดิม อย่างเงี้ยเหรอ?
ใช่ แค่นั้นเลยเธอ
อืม อา ต่อ
ฉันก็แบบ เออ รู้สึกว่าแบบ <tsk> มันเป็นการตัดสินใจที่แบบผิดพลาดมากอะ
เพราะ เพราะ ถ แล้วเธอคิดว่าถ้าเกิดแบบเธออยู่มหาชนอะ แล้วแบบเจอโควิดอะ เธอจะโดนออกไหม?
อืม อือฮึ ไม่โดน
อ๋อ เหรอ?
เพราะมัน เพราะมันใหญ่อะเธอ ฉันก็คิดว่าแบบ ฉันก็ยังติดตามแบบ ยังไงดีอะ ยังติดตามแบบที่ทำงานเก่า ๆ อยู่เนาะ เขาก็แบบไม่ได้คัดใครออก ใช่ ไม่ได้คัดคนออก ไม่ได้อะไรเลยอะ เขาก็แบบ เหมือนเขาก็ ใช่ มันก็ผ่านแบบ ผ่านโควิดไปด้วยกันทั้งหมดอะเธอ มันก็แบบเหมือนแบบ อาจจะแบบมีช่วงที่แบบงานน้อยบ้าง อาจจะต้องแบบ โร บ โรเพะ ร โร เขาเรียกว่าอะไรนะ ไปทำตำแหน่งอื่น ใช่ Rotate
ไม่เอาคนออก โอ้ เสียดายอะเธอ อือ อืม ร Rotate กัน Rotate ก Rotate กัน หยุด เออ
ใช่ อาจจะแบบว่าไปทำแบบตำแหน่งอื่นช่วย ๆ กัน อะไรอย่างเงี้ยเธอ แต่สุดท้ายแล้วอะมันก็ยังมีงานทำอะเธอ นึกออกไหม พวกแบบมหาชน อะไรอย่างเงี้ย ใช่ แต่พอแบบทำแบบโฮมออฟฟิศปุ๊บอะ มันไม่ได้มีตำแหน่งอื่น หรือมันไม่ได้มีอะไรแบบมากพอที่จะให้เราแบบไปเปลี่ยนถ่ายงานขนาดนั้นน่ะ
เขารักพนักงานเนาะ อืม อืม ฉันก็เข้าใจว่าโฮมออฟฟิศเล็ก ๆ แบบว่า คือเหมือนคน พอคนน้อย คนน้อยก็จะเหมือนเซฟคนได้ไว้ทุกคน อะไรอย่างเงี้ย อืม ไม่ <laughs> อ๋อ เหรอ เหรอ?
ไม่เลยเธอเอ้ย เขาก็ยิ่งแบบเอาออก ใช่ เขาก็ยิ่งเอาออกเร็ว เพราะว่าแบบ เขาเรียกว่าไงอะ สายป่านมันสั้นเปล่า มันก็แบบไม่ได้มีแบบเงินทุนที่จะแบบยื้อทุกคนไว้ได้ยาว ๆ อะเธอ
อืม อา แล้วเธอคิดว่าแบบ เนี่ยการตัดสินใจครั้งนั้นของเธออะมันสอนอะไรเธอบ้าง?

อืม ไป
ใช่ไหม มันรู้สึกว่าแบบ
ไป อย่างน้อยอะให้รู้ว่าเราได้ทำอะ ใช่
มันเหมือนมันล้มเหลวมาแล้วอะ ใช่ มันเหมือนเราก็ไม่อยากจะล้มเหลวเหมือนเดิม เราก็ไม่อยากจะแบบกลับไปโดนให้เขาแบบเอาเราออกเหมือนเดิมอะ
ใช่ แล้ว แล้วอีก อีกประสบการณ์หนึ่งเธอที่แบบว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวเนื่องกันเนี้ยแหละ ก็คือวันที่ออกอะเธอ ฉันก็รู้สึกว่าแบบเหมือนโดนเอาเปรียบอะ เหมือนโดนหลอกอะเราอุตส่าห์อยู่สู้มา อะไรอย่างงี้ใช่เปล่า ฉันฟ้องบริษัท เธอ
อือฮึ อืม อา อือฮึ
อืม
เป็นไงเธอ ได้แบบค่าเสียหายเยอะไหม?
เขาก็ผ่อนเหมือนผ่อนมอเตอร์ไซค์อะเธอ เออ
อุ๊ย แต่ก็ได้ แต่ก็ได้แบบเท่าที่ต้องการหรือเปล่า?
น่าจะน้อยกว่า แต่แบบประเด็นคือเขาอะพูดไว้ก่อนที่เราจะฟ้องว่า คนที่ไม่ฟ้องอะเขาจะให้โอกาสที่จะแบบ ถ้าเกิดบริษัทดีขึ้นน่ะเขาก็ Commit ว่าแบบเขาจะเอากลับเข้ามาทำงานเหมือนเดิม แต่ไอ้นาทีนั้นน่ะด้วยความเด็ก ด้วยความแบบโมโหอะ เราก็ไม่ฟังแล้วไง เราแบบ จะฟ้อง ๆ อะไรเงี้ย เออ
อือฮึ อะฮะ โมโห ฟ้องคือเอาค่าอันนั้นใช่ไหมเธอ ค่าที่แบบว่าโดนให้เอาออก อะไรอย่างนี้ไหม? เอาแบบค่าเสียหายนู้นนี่นั้น
ใช่ ทั้งค่า ค่าชดเชย แล้วก็เงินเดือนที่แบบเหมือนเรายอมช่วยเหลือบริษัทไปในช่วงที่แบบบริษัทแบบยังไม่เอาเราออกอะ เออ เธอฉันได้เงินเดือน 3,000 หรือ 5,000 เนี่ยแหละ เออ เธอคิดดูดิฉันก็ยอมอะ
อ อือ ๆ อา ฉันเข้าใจ อา แต่เธอเป็นคนรวยใช่ไหม? เธอก็ยังอยู่ได้
ฉะ บ้า ฉันก็ใช้เงินฟ่อ บ พ่อฉัน อะไรอย่างเงี้ย อะ ต่อ เสร็จแล้วแบบ นั่นแหละเธอ ข ฉันก็แบบไม่ฟังอะไรแล้ว อะไรเงี้ย ฉันก็แบบฟ้อง สรุปสุดท้ายอะเธอ บริษัทดีขึ้นน่ะ คนที่ไม่ฟ้องอะได้กลับจริง ๆ
อือฮึ อือฮึ